آه، فهي لأ، وكمان جاية بعد الgym بقى أنت بتخرُج من الgym جعان كده، كده. <tsk> فأنا ما دخلنا بنقعُد بقى بن أول مرّة كنّا بنجرّب بقى الحاجات واكتشفنا بقى في تاني مرّة إيه الحاجات اللي كانت بتعطّشنا أو بتملى بطننا فم طلبنا <laughs> آآ، آه، لأ.
أكيد. <giggles> بقيتم ت تستنصحوا كمان قبل ما تروح له خلّي بالك ما تاخُدش الأكلة دي عشان هتخلّيك عطشان وهتجيب لك حموضة بلاش منها، أيوه.
جرّبنا بقى يعني، يعني إحنا مثلًا الأخطبوطات كانوا بيعملوها ب3 طُرق إحنا كنّا طالبين ال3، بس اكتشفنا إن نوع منهم مملّح زيادة عن اللزوم فده مثلًا كان ما كان صعب إن أنا أ لإن هُم عندهم سياسة أنت اللي مش هتاكله هتدفع تمنه لواحده برّه المين برّه الmenu فأنت لازم تخلّص أكلك.
أيوه. أوكي، بتهزّ يعني لو جبت حاجة وما كلتهاش هتدفعها بغض النظر عن ال أ سعر ال الب الopen buffet؟
هتدفع العزومة بقى لوحدها. آه، لإن أنت كده بتِهدر أكل، وهُم يعني فهو
واو! دي سياسة تخلّيك يعني تاكُل لغاية ما تقول يا بس، لو هتخلّص اللي أنت أخدته يعني هتخلّصه.
آه <chuckles> بالضبط. بالضبط فإحنا بقى كنّا يعني 2 ديناصورات دخلوا و ال بس ل يعني للأسف يعني الحاجة اللي ضايقتني في الموضوع إن هُم كانت المشروبات برّه الOpen buffet فيعني <chuckles> اضط اضطريت أشرب الشاي ب اللي هُم <chuckles> على حسابي بقى برّه الموضوع ده فيالّا، ف يعني <chuckles>
أيوه. أ آه، لأ، فعلًا عندك حق، فعلًا. <chuckles> أيوه، بس احكِ لي طَب تاني مرّة عملتوا إيه، يعني لمّا أنت قُلت "لمّا دخلنا أول ما دخلنا هُم اتخضّوا" يعني عملتوا إيه بقى في تاني مرّة كنتم جعانين؟
هو مش هو إحنا داخلين هو الباب جانبي كده ودخلنا وقعدنا وجاية بقى الwaitress تطل ت تشوف الorder فأول ما بصّيت على وِشّها هي ث هي وقْفِت ثواني كده، وابن عمّي قاعد بيقول لها الorder وبيقول لها "طَبق آآ" فهي لسّ آآ كانت لسّه هتقول له والمشاريب "آه، آه، أنتم بتاخدوا المشاريب بعد الأكل" من نَفْسها إحنا حتّى <chuckles> آه، يعني هي بتاع، قال لها راح هو ضاحك وأنا ب <chuckles> ت يعني الو الواضح إحنا متعلّم علينا يا جماعة يعني أنا كنت حاسس <laughs> فهي كانت موقِفها
إمم. أها. ي آه، حفَّظِتكم. <chuckles> أيوه. خلاص. <chuckles> بس أيوه بس اح بس أج أكلتوا نَفْس الكمّية يومها والّا كان الموضوع أهدى؟
آه، طبعًا وبعد الgym برضه ف بس عارفين بقى
كان برضه بعد الgym؟! طب أنتم قاصدين بقى، يبقى أنتم قاصدين.
ما هو يعني يعني هاحلل الفلوس برضه مع إنّها مش فلوس ك يعني أنا أصلًا 17€ لأ هي غ هي غالية بالنسبة ل
<laughs> غدوة عادية يعني. إمم.
يعني الغدا مثلًا متوسطه 12، 13€ بس 17€ ده في القريّب لو أنت بت open buffet open buffet.
في القريّب يعني مش غالي over برضه. أيوه فاهماك.
ده open buffet مش steak بقى وبت يعني أنا لو أنت طلبت بقى وجبة تقيلة لأ هتدفع 25 و30€ أصلًا في طَبق قد كده صغيّر يعني، فده open buffet ب17 في م في محل sushi ومش أكله مش وِحش.
إمم، إمم. أيوه، فاهمة. فطبعًا والSushi أصلًا أكلة غالية فاللي هو يعني ده طبيعي. إمم، طَب أنت مثلًا بتحكي على التجارب الكويسة أو يعني البلد اللي أنت حبّيتها أوي، احكِ لي بقى عن أوحش اكتشاف عملته وأنت بتسافر، يعني إيه البلد اللي أنت قُلت لأ، أنا مش هاسافرها تاني ولا الأكلة دي هاكُلها تاني؟
آه. إمم. آه. <laughs> آه.